Mm, at alam mo ba, ah, napagtanungan ko din do'n sa mga nakasama niya noon na talagang may ugali na talagang parang feeling niya may pagka-bossy ganyan. Ah, ayun nga kumbaga in-explain ko do'n sa, ah, ka-batch ko na gan'to ugali niyan ganyan, kumbaga sabi niya, "alam mo magpalipat ka na lang kay HR," ganyan. Eh, kaso 'pag nagpalipat naman ako medyo mapapalayo ako 'di ba? Ah, kumbaga, ah, okey na ako do'n sa lugar na yun tapos magbibiyahe pa ako or, ah, sabihin natin magre-rent pa ako 'di ba, para lang do'n sa gano'n, ang hirap naman.
Mm. Mm. Puwede rin, mm. Ah, okey. Pero ano actually, ah, actually, okey yung ano, ah, yung mindset mo 'no, na para sa isang tao lang magba-back off ka? Siyempre hindi kumbaga parang ano hindi naman pala siya boss, eh, siguro ko boss yun medyo ano parang 'di ba, concerning, eh, kung gano'n naman pala yung ugali niya, so tapos wino-worry mo yung pinagkakalat niya, eh, lalabas at lalabas ang totoo. Pero naiintindihan ko, eh, nakaka-off. Kumbaga parang ang hirap ng trabaho na mayrong ano, ah, kumbaga kaaway, ganyan. So parang patibayan na lang, ano? So, ah, kamusta ka naman nakakayanan mo pa ba o talagang ano mukhang hindi hindi nakaaya-ayang ano, ah, tumuloy?
Mm. Mm. Hindi na talaga, hindi na nga lang na mm. <chuckles> Parang
Ay! Grabe naman. Nako, malalang-malala na ba talaga?
Oo, kasi 'di ba, parang, ah, kumbaga nakatutok ka sa trabaho mo tapos biglang nagugu magugulat ka nalang dinadabugan ka na ng wala kang alam 'di ba? Parang toxic na din talaga yung nangyayari sa amin. Eh, dadalawa lang naman kami do'n. Ewan ko sa pag ugali niya. Oo. 'Di ba? Parang
Pero ba't gano'n? Oh! Bakit pala kayo dadalawa? Ah. Eh, kaya naman pala magkakasawaan talaga kayo. So, bakit ano pala bakit bakit nato-tolerate 'di ba, mayro'n namang mga HR to monitor ganyan, 'di ba may mga good character gano'n kasi puwedeng maging grounds for suspension, eh, pero anong aksyon ang ginagawa ng upper management?
Kaya nga. Mm. Alam mo magaling siya. Yung babaeng yun magaling siya mag ano. Hinde! Hinde, gan'to yun, magaling siya magpanggap.
Ayun naman pala, kaya pala. <laughs> <laughs> Diskarte! Diskarte, gano'n.
Oo. Oo! Na 'pagka harap yung mga HR parang ang bait-bait niya, na parang wala siyang dungis na hindi niya magagawa 'yon 'di ba? Parang kaya niyang baliktarin yung ugali namin sa isa't-isa, parang ako yung masama, ganyan. Kaya ayun alam mo nangyari? Ah, talagang nag-resign ako tapos, ah, pinabayaan ko na tapos alam mo bago mangyari 'yon? Pinatulan ko na talaga siya, na talagang sinagot-sagot ko na. Oo, 'di ba? Tama ba 'yon, yung ginawa ko?
Yes. Go, oo.